Нет, у меня таких ситуаций не было с девочками. А, могло быть что-то подобное с парнями, я не помню конкретно, я допускаю, что когда мне кто-то нравился, ну прям очень давно, еще в там, не знаю, лет в 15, может быть, я могла писать. И, человек, эм, м, боялся как-то, может быть, обидеть, и он решил, что он будет, в принципе, игнорировать, и это вообще нормальное решение. Вот, а
М. Мгм. Да. А потом говорил прямо, что ты там не нравишься?
Нет, он просто пропадал в закат, и я думала о том, а, вообще он жив, всё ли нормально. То есть уже начинаешь переживать, вдруг с человеком случилось что-то. Но это просто трусость.
<laughs> <laughs> М. Да, я Мгм, э. Ну, м, в этой ситуации я просто хотела, знаешь, вот, э, связать вот эти 2 события, да, почему ты, собственно, и думаешь, что с тобой что-то может быть не так в этой ситуации. Но, видимо, да, действительно, может быть, просто тревожность какая-то у тебя. Слушай, а вот, э, насчет, эм, работы, коллег. Вот как в этом случае вообще происходит у тебя и какая у тебя реакция, если, допустим, кто-то там прочитал сообщение и не ответил?
Мгм. Мгм. А, я спокойно к этому отношусь, на самом деле, ну, чаще всего. Если кто-то из коллег не отвечает, ну, скорее всего, я с ним всё равно увижусь и смогу обговорить этот момент. Если вдруг он не хочет со мной работать, сотрудничать, ну, мы можем это не делать. Работа- это дело добровольное.
<laughs> Да. Выскажешь ему всё, да, скажи: "Отвечай мне, <laughs> когда по делу".
Работа- это дело добровольное. То есть, э, если человек не захочет общаться на какую-то тему, а, ну так бывает, но просто мы оба должны быть заинтересованы в развитии бизнеса, и здесь немножко странно, если бы он не ответил мне, но у меня таких ситуаций особо не бывало. Бывало, какие-то клиенты не отвечали, то есть по разным работам, но это тоже нормально. Я не на все рассылки отвечаю, мне иногда просто неохота этим заниматься. Э. Здесь точно дело не в том, кто мне это сообщение отправил.
Мгм.